Ähm, also sein, die s die sind die sind schon die sind da, äh also er ist hier geboren, aber seine Eltern sind hierher gekommen, als sie schon erwachsen waren.
Ach so, ach so, okay, okay. Ja, also ich meine, das ist 'ne gute Sache und die werden Dinge auch verstehen, aber auf der anderen Seite, ähm, das Familienleben und wie du sagst, es vielleicht dann doch ein bisschen vorsichtiger sein, ja, und, äh, äh, mal hier und da fragen, denn die halten das oftmals 'n bisschen anders, ne? Sicher.
Ja, also von zu ja. Ja. Ja, weil, wenn ich da hinkomme und kannst du dir vorstellen, ich bin 1,5 Stunden da hingefahren und dann hat der jetzt gerade Abendessen mit seiner Familie.
Ja ja, da kannst dich da zusetzen. Ja, ne, ich verstehe, was du
Ne, dann kann ich wieder umdrehen, dann kann ich wieder umdrehen und nach Hause gehen, glaube ich.
Ja, also das wäre ja natürlich auch nichts, ne? Aber ich verstehe schon, was du sagen willst, mal 'n bisschen locker am Anfang, ne? Und dann kannst ihm ja sagen: „Äh, sag mal, du du hast mich gefragt, ob ich rüberkommen will und was hältst 'n von dem dem Tag?“ Und, äh, wenn ihr euch dann trefft, dann kannst du ihm sagen, das hat
Ne, es wäre dann total unkomfortabel. <laughs> „Ey, du hast doch gesagt, dass ich rüberkommen soll. Was hältst du von jetzt?“ <giggles>
Ja, okay, das das geht natürlich auch.
Ja. Ja, mal sehen. Heute ja.
Ja? Aber es ist ja nicht jetzt. Es wird ja 1 1/2 Stunden brauchen, ne?
Ja, ja, das wäre dann so, äh, um 10:00
Ja, ja.
wäre ich dann da wahrscheinlich.
Aha, aha.
So richtig spät.
Na ja, gut. Aha, ah. Siehst du, <laughs> spooky. Ja, ja.
<laughs> Ja, äh, so zu d s
Ja, aber dann würdest du ja den nächsten Morgen nach Hause kommen müssen und dann wäre der Hund ja wieder alleine, ne?